जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से और कहीं न कहीं मुझे लगता है ना सरकार की भी एक बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो लोग जो है पढ़े-लिखे नहीं हैं और थोड़ा मतलब उतना आजकल जानते नहीं हैं क्या चल रहा है। तो उनको जो है ना एक प्रोग्राम के तहत जो है कुछ ऐसी नई-नई स्किल्स सिखाएँ। जिससे जो है ना वाले समय पे जो है दो वक़्त की रोटी कमाने लायक तो बन ही जाए। क्योंकि मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब जिनको ये एआई वगैरह या मशीन लर्निंग के बारे में थोड़ी वो नहीं है जानकारी। तो अगर हम थोड़ा-बहुत उनको सिखाएँ और उनको बताएँ कि हम क्या-क्या मेहनत कर सकते हैं इसमें। तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि वो आने वाले समय में अच्छा खासा कमा सकते हैं और अपना परिवार चला सकते हैं। और एक मैंने देखा था ना रोबोट के बारे में बात करते हैं। एक अ, मैंने एक जापान में एक रोबोट देखा था। मतलब वो होता है अ, 3 रोबोट होते हैं और 2 बड़े वाले होते हैं, 1 छोटा वाला होता है। तो वो जो रोबोट है ना, वो 2 बड़े वाले रोबोट के पास जाता है और बोलता है कि कि मतलब तुम तो दिनभर काम करते रहते हो और थकते नहीं हो क्या? तो वो बोलता है कि मैं नहीं हमारा काम है थका काम करना है और मतलब हमारे मतलब हमें इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। हम उस हिसाब से काम करेंगे। तो जो छोटा वाला रोबोट बोलते है ना, तो नहीं, तुम्हे जो है ना काम अपने हिसाब से करना चाहिए और जो है इतना मतलब जब तुम्हारा मन हो तब करना चाहिए और अपने साथ ना उन दोनों को ले आता है। और मतलब आपने देखा होगा रोबोट जो है ना काफ़ी हद तक जो है मैनिपुलेट भी करना सीख गए हैं आजकल एक-दूसरे को। तो वो तो करना हुआ।
हाँ, हाँ। हाँ। जी, जी। हाँ। हाँ। हाँ, बिल्कुल। हाँ। हाँ। हाँ। अच्छा। हाँ। अच्छा। हाँ। हाँ। हाँ। अच्छा, अच्छा। हाँ। हाँ। अच्छा, अच्छा। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल और उसका एक डिपिक्शन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अ, जैसे जो रोबोट मूवी आपने देखी होगी। वो जो उसमें रोबोट होता है, चिट्टी करके होता है ना तो वो अ, कहीं न कहीं बाद में अपनी जो भी सेना है ना वो खड़ी कर देता है। और अ, इसी प्रकार की चीज़े हो सकती है, अभी मैं एक चीज़ पढ़ रहा था कि जो चैट जीपीटी थ्री है ना। उसने अ, अपने जो भी मतलब अ, इंस्ट्रक्शन उसको दे रहा था कोई ना। तो वो इंस्ट्रक्शन को शायद फॉलो नहीं कर रहा था। और अ, मतलब उसके विपरीत ही जो भी अ, वो चीज़ है ना वो कर रहा था। तो वो देखिए मतलब वो कहीं न कहीं जो भी एआई भी है ना आजकल बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। और अ, एक उनके अंदर भी अ, इंटेलिजेंस आ चुकी है तो उससे भी हमको काफ़ी हद तक बचना पड़ेगा। क्योंकि ये हमारे समाज के लिए काफ़ी हद तक हानिकारक हो सकता है। आपका क्या विचार है इस बारे में?
हाँ। हाँ। जी, हाँ। बिल्कुल। हाँ। हाँ। बिल्कुल। हाँ। हाँ। बिल्कुल।

हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बात से और मैंने देखा है आजकल जो है ना, लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा बेरोज़गार हो गए हैं। क्योंकि अ, एक तो जो है हमारे देश की जो है ना जनसंख्या काफ़ी बढ़ रही है और कहीं न कहीं मुझे लगता है ना कि बहुत बड़ा कारण है बेरोज़गारी को आगे लाने में। क्योंकि जो है हमारे जो लोग हैं वो खाली बैठे रहते हैं हर समय और जिससे जो है ना मुझे लगता है जनसंख्या पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो है हमने चाइना को भी जो है क्रॉस कर लिया है और जो है अ, दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन गए है, तो मतलब कोई स्किल्स में तो हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, बस जो है एक पॉपुलेशन बढ़ाने में जो है ना यहाँ लोग जो हैं बिल्कुल हमेशा तैयार रहते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा लोगों को देखना पड़ेगा और मतलब आपने देखा होगा, इसी तरीके से बेरोज़गारी बढ़ती रही तो जो है महँगाई भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। और लोग जो हैं ना काफ़ी मतलब आपने देखा होगा, घर चलाना मुश्किल हो जाएगा लोगों का और दो वक़्त की रोटी पाना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर इसी तरीके से जो है ना, बेरोज़गारी बढ़ती रही और लोग जो हैं मतलब इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती रही और इससे मुझे लगता है कि नुकसान भी है प्रकृति पर, क्योंकि आपने देखा होगा हर कोई जो है नई-नई गाड़ियाँ लेता है अपने लिए और हर घर में 2-2 तीन तीन गाड़ियाँ होती हैं, तो कहीं न कहीं उससे जो है वातावरण में भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। आपका क्या कहना है? इस पर?
जी। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जी, जी, जी, बिल्कुल। हाँ। हाँ। जी, जी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। वो तो हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ। हाँ, बिल्कुल, आपने सही कहा और मैं आपके विचारों के साथ पूरी तरह सहमत हूँ। और अ, जैसे आपने बात बताई ना कि कहीं न कहीं पर्यावरण पर भी काफ़ी हद तक बुरा असर इस चीज़ का पड़ता है। और हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास जॉब हो पर अ, कहीं न कहीं मतलब उसके पास स्किल्स हैं नहीं अ, ताकि कोई उसको जॉब में हायर कर ले। क्योंकि प्राइवेट कंपनीज़ में अगर आपके पास स्किल है, तो वो व कहीं न कहीं वो आपको ज़रूर हायर करते हैं और अ, बहुत अच्छा पैकेज भी आपको देते हैं, अगर आपके पास काफ़ी सारी स्किल्स हैं, तो वो मेरा मानना है। और हम हमारे युवाओं को भी स्किल्स के मामले में थोड़ा अपडेट रहना पड़ेगा और अ, काफ़ी सारी ऐसी स्किल्स सीखनी पड़ेंगी जो उनके फ्यूचर में अ, काम आएँ। तो आजकल अ, एक तो काफ़ी सारे मतलब एआई फेमस हो रहे हैं जैस जैसे आजकल 1 अभी नया ही चलन में आया है, तो एजेंटिक एआई करके आजकल 1 अ, प्रचलन में है। और, और भी सारे कहीं एआई हैं, जनरेटिव एआई भी है ना। तो इस प्रकार की अगर हम सीख लें ना, तो हमको काफ़ी हद तक अ, अपने फ्यूचर बनाने में, अपना करियर बनाने में ना काफ़ी हद तक अ, फायदा मिलेगा और मुझे लगता है कि सरकार को भी इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जैसे कोई ऐसी स्कीम ले आए जी हाँ।
हाँ। हाँ। बिल्कुल। हाँ। कुल। हाँ। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। हाँ। अच्छा। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल।